Aku mau cerita nih. Jadi, aku tuh dar dulu, dari sejak kecil ya, sebenarnya punya hobi kreatif yang lumayan banyak banget. Nah dulu, iya dulu tuh waktu kecil misalnya aku suka menggambar, terus ada saat di mana aku suka bikin cerpen misalnya. Nah tapi, yang paling aku sukai sih sejauh ini sampai sekarang itu adalah bermusik, oke dan, bikin musik lah ceritanya. Nah, hobi yang aku sukai ini tuh, eee, bukan hanya dalam konteks main musik aja ya, mainin lagu orang. Nah tapi sudah sampai pada saat di mana aku udah menciptain lagu sendiri, oke. E jadi terus, eee, bukan cuma nyiptain lagu doang, oke, bahkan beberapa tahun yang lalu aku tuh udah, eee, nyalurin, eee, hobi kreatif ini ke produksi lagu. Oke jadi aku udah, iya, aku udah rilis 3 lagu sebenarnya di Spotify. Ada di Youtube juga sih kalo misalnya mau dicek. Nah, eee, tapi makin ke sini, eee, mungkin karena efek, eee, atau mungkin kesibukan lain, eee, hobi kreatif ini tuh, semakin kurang bergairah untuk aku ikutin.
Gimana gimana? Oh oke. Mhm. Mmm. Wow.
Nah jadi kan terakhir kari tuh aku, eee, rilis aku tahun 2021 kan ya. Nah setelah itu, aku, masih bikin lagu sih 1-2. Eee, aku bahkan mikir ada beberapa lagu yang lumayan bagus untuk aku aransemen dan aku rilis secara profesional lagi, nah cuma makin ke sini tuh, gairahnya makin hilang. E dorongannya makin hilang, padahal, aku tuh sebenarnya bo banget, ke dalam hati itu aku punya keinginan agar, ini tuh bangkit lagi, agar aku bisa rilis lagu lagi, agar aku bisa punya gairah lagi, agar aku bisa, e mengembaliin kreatifitas aku. Oke, nah, kira-kira, gimana ya, agar aku bisa kembali seperti, pada tahun itu?
Mmm. Oke. Baik, jadi yang kamu ceritain itu sebenarnya kamu tuh punya gairah yang, dulu, yang sangat-sangat membara lah ya untuk bermusik gitu. Nah, sebelum aku kasih saran nih aku pengen ngomong, kalo itu sebenarnya hal yang bagus banget loh. Kamu udah rilis 3 lagu, di platform yang memang, eee, tempat orang untuk mendengarkan lagu gitu ya. Dan, kalo menurut aku itu patut diapresiasi nih, karena, memang, hal tersebut kan, nggak semua orang bisa ya. Karena aku tahu kamu ngerjainnya semuanya sendirian nih. Jadi, menurut aku kamu good job banget nih. Terus yang ke-2, sebelum aku ngasih saran lebih lanjut. Aku pengen tahu nih, sebenarnya, apa sih yang ngebuat kamu tuh, suka banget bermusik?
Iya betul. Iya. Wah terimakasih ya. Oke. Nah, eee, aku kan memang dari, eee, SMA ya dari SMA itu aku nge-band, aku nge-band. Terus, e aku posisinya vokalis, aku posisinya vokalis dan, eee, kami, bahkan sempat beberapa kali pas SMA kan ya, eee, itu, e juara kan juara di tingkat kabupaten ataumu ataupun di provinsi. Nah jadi aku kayak lumayan lumayan percaya diri lah. Nah terus, eee, pas kuliah, nah ini agak memalukan sih. Nah aku pernah patah hati yang agak dalam banget, oke, jadi aku pernah, aku pernah ditinggal, oke, dan rasanya sakit banget tuh, dan itu, isinya aku jiwantahkan dalam bait-bait lagu. Nah dan pas aku dengerin ke teman-teman aku, ya mereka tahu kan, eee, latar belakang lagunya, nah tapi mereka bilang, "Lagunya enak kok, lagunya enak." Nah aku bikin satu dua lagi, eee, yang masih berkaitan dengan rasa sakit itu dan, eee, yang temanya, tidak berkaitan, a teman-teman aku, eee, responnya bagus, oke. Bahkan pas aku upload di SoundCloud misalnya, terus didengar sama orang yang tidak aku kenal, nah respon mereka juga bagus. Nah akhirnya, eee, awalnya aku suka, terus dapat afirmasi positif dari orang lain baik yang aku kenal maupun tidak ya, semakin tercipta kan rasa rasa percaya diri itu, nah dari situ sih awalnya.
<clicks tongue> Okey. Wow. Mhm. Gimana tuh? Mhm. Mmm. Oke. Mhm. Oke, nah dari yang aku dengar nih kamu udah eee, pernah memenangkan beberapa festival ya, dan itu kalo menurut aku prestasi yang harus kamu banggain nih. Karena, e berarti kamu tuh punya hobi, dan juga punya bakat terpendam nih, yang memang, e akhirnya kamu sadari, kalo misalnya bakat ini tuh, memang bisa, eee, nantinya gitu ya, bisa menjadi sumber penghasilan kamu ataupun, menjadi sumber kebahagiaan kamu. Nah, tapi aku pengen ngasih tau ke kamu nih, kalo misalnya sebenarnya hal itu wajar kok. Mungkin setelah kamu berjalan dengan kehidupan, ya kamu belajar menjadi lebih dewasa, hal-hal yang lebih prioritas tuh muncul di hidup kamu. Tapi aku pengen nanya dulu nih, sebelum mau kasih saran. <tsk> Sebenarnya, kapan sih pertama kali tuh kamu nyadar nih, kalo kamu tuh udah, e kekurangan atau kehilangan minat untuk bermusik ini?
Terimakasih banget ya. Iya betul sih. Oke. Nah, eee, awalnya kan, kalo misalnya kita cek dari terakhir kali aku rilis ya, yang tahun 2021 itu, eee, aku memang punya niatan untuk eee, berhenti sementara. Oke, karena pada saat itu aku punya, prioritas lain, oke. Misalnya pada saat itu kan aku masih, e mengerjakan tugas akhir kan ya. Nah terus, eee, aku sibuk skripsi lah, jadi kalo misalnya aku mau fokus kubah lagu, kayaknya skripsi ku bakar terlantar misalnya kan. Eee, terus aku juga punya beberapa kerjaan, e untuk, eee nanggung, eee, sedikit beban orang tua aku. Nah, eee, akhirnya, eee, apa yang aku niatkan sebagai, eee, hiatus sementara kan ya dari bermusik, karena aku punya kesibukan lain. Nah makin ke sini tuh justru makin nggak ketemu waktunya lagi, oke. Setelah e skripsi selesai, aku ketemu dengan rutinitas baru, oke, misalnya sekarang tuh aku menjadi pengasuh utama untuk adik aku yang autis, karena itu aku misalnya agak susah untuk, eee, ninggalin, oke. Eee, aku punya, pekerjaan-pekerjaan tambahan selain pekerjaan utama aku. Nah jadi, kayaknya semakin nggak ada waktu sih ya, semakin nggak ada waktu untuk, eee, bermusik ini. E karena mungkin aku punya, ya urgensi-urgensi lain yang harus aku lakuin. Nah tapi sebenarnya aku mau banget.
Mhm. Baik. Baik. Oke. Mhm mhm. Wow. Baik, nah, kalo dari cerita yang kutangkep nih, dari kamu, sebenarnya kamu tuh udah termasuk, mempunyai sifat yang ksatria loh, soalnya kenapa? Yang aku nilai, ya, kamu ini, berani mengorbankan hobi kamu, yang menjadi gairah utama kamu gitu ya, untuk kamu tinggalkan sementara atau hiatus, dan kamu lebih memilih prioritas atau urgensi-urgensi yang lebih penting. Itu enggak gampang loh, bahkan kalo mungkin kamu dulu memutuskan untuk tetap ada di berada di passion itu, tapi misalnya belum menghasilkan apa-apa, gitu ya. Itu justru, keknya, kamu akan merasa lebih bersalah deh. Karena, mungkin, kamu meninggalkan urgensi-urgensi tadi, demi, mungkin, tanda kutip, "ego" kamu, yang mungkin suka dengan musik gitu. Jadi, sebelumnya aku pengen bilang kamu tuh udah benar banget dan udah hebat banget loh. Dan, aku pengen tanya lagi nih, sebelum aku kasih saran lebih lanjut. Mmm, setelah mungkin, kamu, sudah kehilangan waktu gitu ya, dan juga kamu mengerjakan urgensi-urgensi yang lebih penting, mmm, pada saat itu, seberapa sering nih kamu masih menekuni hobi kamu dan berapa lama kamu biasa bermain musik?
Kaya gitu. Oke. Iya. Oh. Mmm? Eee, nah, diantara, eee, setelah aku memutuskan untuk berhenti itu kan, sampe sekarang ya, bisa dibilang sih, e mungkin, seminggu sekali tuh aku masih pegang gitar, oke. Paling paling, ya paling sedikit mungkin sekali seminggu, oke. Eee, kalo mungkin, kadang bisa sekali sehari kan karena, di kantor itu ada gitar kan aku biasa pegang gitar, nah dan kalo misalnya aku pegang gitar itu aku jarang banget, nyanyiin lagu orang. Aku kebanyakan, eee, mainin laguku sendiri, atau mungkin ngulik lagu sendiri, bikin lagu sendiri kan kayak gitu. Ya jadi sampe sekarang sih sebenarnya masih ada, masih ada, eee, interaksi dengan gitar, kan, e cuma itu aja kek kek semakin semakin ke sini, eee, kek semakin, nggak ada tujuan. Awalnya kan untuk bikin lagu sih, untuk rilis, nah tapi semakin ke sini aku malah kayak, bikin lagu itu untuk apa ya? Eee, ya jadi ya, semakin kayak apa ya, semakin hilang gairahnya.
Mmm. Baik. Mhm. Oke. Baik aku faham banget kok yang kamu rasain ini sebenarnya wajar banget. Karena, mungkin pikiran kamu tuh, mmm, sedang melawan diri kamu sendiri nih, dan juga, bingung gitu ya, apa yang harus kamu lakukan nih. Apakah kamu lebih memilih hobi kamu, atau kamu, mungkin lebih, eee, e m memprioritaskan kebutuhan kamu nih. Dan itu sebenarnya sesuatu yang wajar kok, dan juga sulit yah untuk kamu, eee, putuskan gitu ya. Nah, saran aku sih, dari hal-hal yang kamu ceritain tadi, sebenarnya, kamu tuh nggak perlu terburu-buru lagi, untuk memutuskan, atau mungkin untuk balik lagi, ke passion kamu. Karena kan, sebenarnya, setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing nih. Dan kalo kamu lihat nih ya, banyak juga kok, musisi-musisi yang sukses gitu ya, kalo kita lihat dari background-nya, dulu banyak loh, yang kerja kantoran dulu, atau mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak ada hubungannya nih dengan jalur-jalur musik yang sekarang, mmm, mereka besar karena itu, gitu loh. Jadi menurut aku, nggak masalah kok kalo misalnya kamu meluangkan waktu dulu gitu ya, untuk hal-hal yang lebih urgensi apalagi kamu cerita tadi kan kalo kamu punya adik yang ternyata lebih membutuhkan perhatian kamu loh. Dan itu nggak gampang loh, kalo menurut aku. Nah kalo menurut aku kamu tetap jalanin hobi kamu yah sekecil apapun dan sedikit apapun waktu yang kamu mungkin curahkan demi musik, karena kan tadi kamu cerita kalo musik tuh sebenarnya kamu masih punya minat di sana gitu loh. Kita nggak tahu, ke depannya, apakah musik ini bisa menjadi hal yang paling besar di hidup kamu atau enggak nih. Nah, kamu bisa nih mulai dengan hal atau langkah-langkah kecil, seperti menyisihkan waktu untuk bermusik, gitu ya. Kalo memang kamu ada waktu. Dan, mungkin juga kamu bisa eksplorasi hal-hal baru nih, di musik gitu. Nah kalo menurut aku sih, kamu, yang kamu lakukan ini udah benar sih, cuman, memang kamu butuh gairah dan juga butuh, mmm, sedikit, mmm, tekad lagi nih, untuk, kamu mencoba musik. Karena kan, dengan, rutinitas kamu sekarang yang memang padat, dan juga tanggung jawab kamu yang memang padat, kamu tuh butuh effort yang lebih untuk menyisihkan waktu, gitu ya, untuk bisa fokus di musik. Jadi, menurut aku, ini bukan hal yang mudah ya? Dan kamu juga perlu waktu nih untuk memikirkan hal itu. Nah, aku pengen tanya nih, setelah kamu berhenti bermusik, hal itu mempengaruhi suasana hati kamu nggak sih?
Oke. Betul sih. Oke. Oke. Betul. Oh iya. Oke. Eee kurang lebih seperti itu sih, e cuma, eee, kayaknya aku kurang bisa bilang iya atau tidak, karena kan, selama tergantikan, dia kan terganti dengan kesibukan kan ya, aku jadi sibuk ya. Jadi mungkin aku nggak bisa perhatiin juga.
Betul. Oke, dan kalo dari yang aku liat sebenarnya, kamu tuh cuman butuh mungkin gitu ya, untuk menghilangkan kejenuhan atau mungkin bisa mengobati kangen, kamu bisa loh untuk jamming-jamming sedikit dengan teman-teman kamu, gitu ya. Atau mungkin main ke kafe terus kalo ada live music di sana kamu ikut jamming, sekedar untuk menghilangkan rasa kangen kamu. Kalo menurut aku itu, udah lumayan cukup nih, untuk kamu bisa break dari keseharian kamu.
Oke. Ah, oke. Ah iya. Oke, a jadi, eee, mulai dari yang kecil-kecil dulu ya, aku prioritasin tanggung jawab aku dulu, e kalo misalnya ada kesempatan aku bakal kembali bermusik dengan serius. E oke, terima kasih atas sarannya sangat membantu loh.
Betul. Sama-sama, semoga sarannya membantu kamu ya.